Anladım. Peki mesela bu, ııı, işte kendi eşyalarını satıp, kumbarasına attığı parayla, mesela nasıl bir yol izliyorsunuz sonra? Mesela sa sana mı gelip danışıyor? Baba, işte, "Bak bu kadar param birikti, ben şunu almak istiyordum." mu diyor? Yoksa atıyorum alıyor parasını, siz dışarı çıktığınızda, işte, bu 2. el dükkân olabilir ya da başka bir şey olabilir, çikolata olabilir, bunlara mı harcıyor? Ne yapıyor mesela?
Hı hı. Hı hı. Yani, iii, aslında öyle ve, eee, şey bir, yani, oğlumuz var böyle tutumlu mu desem, hani, gereksiz böyle onu isterim, bunu isterim bir çocuk değil. O mesela, o nisan ayında, eee, geçtiğimiz nisan ayında, satış yaptığımızda, eee, aşağı yukarı 100 euro gibi bir satış yaptı. O da ciddi anlamda iyi bir, iii, rakam. Eee, onun içerisinden bir şey gördü, aynı pazarda, aynı sergide diyeyim. Eee, geldi annesine danıştı, "Bunu alabilir miyim?" dedi. Annesinden bir 5 euro veya, işte, öyle bir şeydi, aldı, gitti onu aldı.
Hı hı. Hımm, anladım. Evet. N O! bayağı iyi. Çok güzel. Evet. Hı hı. <chuckles> Borç, kredi aldı. <chuckles> Çok güzel.
Aynen, yani 100 euro sattı ama, eee, 5 euro, iii, aldı ama 100 euro sattı. Yani, iii, 95 euro bir kâr var, işin sonunda.
<chuckles> Hak etti o parayı. Çok güzel, çok güzel. <chuckles> Evet, matematik de öğreniyor burada, <chuckles> aynı anda.
Gerçekten keyif Evet, evet, kesinlikle, ve, eee, gerçekten, hani, onu sorması, işte, "Şu kadar alabilir miyim?" demesi, eee, bunlar aslında, eee, bizler belki böyle yetişmedik ama onların yetişmesi açısından birçok şey öğreniyorlar.

Eee, ilk sebebi, dürüst olacağım, ekonomi diyebilirim. Yani, eee, bir şeyin 0 olması, atıyorum 100 birimse, ikinci elini onun 30 birime, 40 birime, bazen 20 birime bulabiliyoruz. Eee, en büyük sebebi, eee, günümüz ekonomik şartları diyeceğim açıkçası.
Hı hı. Hı hı. Evet. Doğru, doğru. Peki, eee, hiç içinde, mesela, bir şey satın alırken içinde bir güvensizlik, "Ya, şimdi biz bunu 2'nci el alıyoruz, kullanılmış alıyoruz, <tsk> ya, acaba bir problem çıkar mı vs. gibi?" mesela soru işaretlerin oluyor mu, yoksa, eee, bu konu da zaman içerisindeki yaptığın alışverişlerden, deneyimlerden dolayı için rahat mı genelde?
Hı hı. Eee şöyle, emm, aslında bi birkaç hadise de başıma geldi, elektronik kısmında özellikle. Eee, tö tövbe de ettim yani, elektronikte bir daha 2'nci el almamaya. Eee, çok böyle 20'li yaşlarında bir yakın arkadaşım bana bir, böyle, eee, arabada, eee, telefonu bağlayacak sistemle ilgili bir, eee, şey satmıştı. Gayet de iyi bir paraya satmış. Sonradan böyle bir şey uyandık. Hani, hem kazık yedik.
Hımm. Evet. Ne mesela elektronik derken? <laughs> Hı hı. Hı hı. Adapt Hı hı. <laughs> Hem de hem de bozuk mu? Hımm.
Eee, hem de ürün bozuldu sonrasında. Evet, evet ürün
<giggles>
elimizde kaldı diyeyim. Arkadaşlığımız bozulmasın, vs. vs. sineye çektik.
Evet.
Bir de yakın zamanda böyle bir, eee, 2'nci el alışveriş sitesinden bir, eee

Anladım. Peki bir de mesela şu anda, işte, demin senin de o kulaklıkta bahsettiğin gibi, işte, şimdi artık genelde her ülkede ya da, işte, globalde de bir sürü uygulama var, işte, alışveriş yaptığımız ve bazıları da özellikle bu ikinci el alışveriş için. Yani tabii ki orada yepyeni sıfır olan ürünler de satılıyor ama daha çok tabii ki ikinci el alışverişler için. Peki mesela bunu, yani sosyal açıdan baktığımızda, işte, hani, bir eşyanın, eee, şey yapılması, geri, geri, dönüşme aslında girmesi oluyor bu. Yani çöpe gideceğine ya da, eee, ufacık bir parçası kırıldı diye işte bazen insanlar çöpe atıyorlar bir şeyi. Hâlbuki ona gerek yok, tamir edilebiliyor ya da bir insan başka bir insan için o minicik parçasının kırık olması önemli olmuyor ve a ben bunu isterim diyor. Mesela s sende de böyle bir yaklaşım var mı? Mesela sen de satıyor musun eşyalarını ikinci el sitelerinde ya da başka uygulamalarda?
Hı hı. Aynen öyle. Evet. Aynen öyle. Hı hı. Kesinlikle, yani, eee, Hollanda'da yaşıyorum. Eee, benim sadece 3 tane bisikletim var. Oğlumun 2 bisikleti var, eee, ki oğlum daha 4,5 yaşında. Eee, eşimin var. Iıı, yani, evde 6-7 tane bilgisayar şey, ııı, bisiklet var. Eee, bu arada da 6-7 tane de bilgisayar da var. Bisiklet var, ııı, ve hepsi ikinci el. Yani, eee, oğlumun 2 bisiklet ikinci el aldık. Evet. Ve, eee, işimizin bittiği, artık ihtiyacımızın olmadığı, evde yer açmak, ekonomimize bir şeyler kazandırmak adına ben, eşim ve hatta oğlumu alıştırdık. Eee, ilan fotoğraflarını kendi çekiyor. Eee, bir fiyat belirliyor, satıyoruz ve parayı da kendi tahsil ediyor. Iıı, çok keyifli, hem ticareti öğreniyor hem de dediğin üzere böyle, eee, geri dönüşüm oluyor yani sonuç itibariyle. Başkası kullanıyor onu.
Hı hı. Evet. <chuckles> Maşallah. Bisiklet var. <chuckles> Ne İkinci el aldınız. Hepiniz ikinci el aldınız. Hı hı. Evet. Hı hı. A, <laughs> ne güzel. Evet. Harika. Çok, çok, güzel. Evet, küçük yaştan 1'incisi hem sorumluluk almayı öğreniyor. Yani bir eş şimdi o mesela onu satacağını bileceği bildiği için belki ona çok daha iyi bakacaktır. Ya ben bu işte biraz daha büyüdüğümde ben bunu satıp daha şunu alacağım ya da daha büyüğünü alacağım neyse. Ve bu ona birçok şey kazandırıyor, ııı, bilinç kazandırıyor aslında çok güzel. Peki, ııı hı hı.
Aynen öyle. E, aynen öyle. Hatta, ııı, şöyle bir, iii, virgül ve ufak bir şey daha ekleyeceğim. Senede 1 günde bu, ııı, ülkenin geleneklerinden, eee, ikinci el eşyalarını insanlar sergileyip satıyorlar o gün. Nisan ayında oluyor bu etkinlik. Eee, bu sene bir son nisan ayında işte oğlum eski oyuncaklarını kullanmadı, hatta futbol ayakkabısını vs.sini böyle seçti bir hafta on gün öncesinden. Onları sergiledi ve, ııı, bayağı ciddi onun için denebilecek, eee, derecede, eee, satış yaptı. Kumbarasına, eee, ekledi. Yani, eee, ço çok keyifli. Hem keyif aldık hem sorum hem çok güzel bir aktivite her bakımdan yani.
Evet. Evet. Evet. Hı hı. <chuckles> Ne güzel, çok güzel. Harika.

Eee, tam da ondan bahsedecektim. Eee, aklıma şey geldi çünkü bunlardan bahsederken. Eee, bu bit pazarı Kurtuluş, İstanbul Kurtuluş'ta bir bit pazarı var. Eee, cumartesi günleri, eee, zannedersem kuruluyor. Çok gidiyoruz oraya arkadaşlarımızla. Eee, ondan sonra, işte, kahve içiyoruz, orayı geziyoruz. Hiçbir şey almasak bile bizi böyle bir, eee, eski eşyalar var. İşte, bazıları antika, gerçekten antika ve kıymetli. Böyle eskilere alıp götürüyor. İşte, çocukluğumuza, gençlik, eee, lise, üniversite yıllarımıza. ,E bazen de, böyle, nadide ürünler, eee, yakalayabiliyoruz yani. Eee, Samuray kılıcı almıştım mesela bir kere ben böyle enteresan. Evet, evet. Yani.
Hı hı. Evet, hı, evet. Paz pazar. Evet. Hımm. Ne güzel. Hı hı. Evet, evet, evet, evet. A! Ne kadar ilginç. <chuckles> Gerçek mi? Yani Gerçek mi yok <chuckles> "gerçek" dedi satıcı. <chuckles> <laughs> Şey, eee, peki bunun dışında mesela başka aldığın, mesela samuray kılıcı bayağı ilginç bir obje. Bunun dışında başka aldığın, mesela başka bir şey var mı? Böyle ilginç, eee, dekoratif bir şey olabilir veya başka, ııı, başka bir amaçla kullanılan başka bir şey olabilir.
Yani gerçek, eee, eee, zaten, hani, eee, bilmiyorum artık onu da ge <chuckles> "Gerçek" dedi biz de inandık abi falan. <chuckles> Ha ha. Evet, eee, bir kere, eee, almak isteyip alamadığım çok eski bir Vespa vardı. Böyle evin içine koyacaktım. Hani, eee, çok uygundu fiyatı ama nostaljik, iii, antika değeri olan bir Vespa'ydı. Ona mesela hâlâ şeyim, alamadım kaçırdım diye evin içine böyle dekore dekorasyon olarak koyacaktım. O gerçek Vespa yani, hani, ııı, aaa, motor. Eee, onu mesela kaçırmıştım. Ama, böyle, ara ara, ya biraz gezmek, d ööö, ööö, bakmak, eee, lazım. Vakit buldukça da bunu bir aktivite olarak yapıyorum aslında.
Hımm. Anladım, anladım. Hımm. <chuckles> A! Çok güzel. Çok güzel. Hı hı.